พอจะแนะนำที่เที่ยวธรรมชาติที่ทำให้คุณน่ะค่ะ อ้าปากคางให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ?
ก็ได้เหมือนกันนะคะ ต้อง บอกว่าจริง ๆ อะ เราเที่ยวค่อนข้างบ่อยนะคะ แต่ส่วนมากจะเป็นต่างประเทศเนาะ มันก็เลยสถานที่ที่อยากจะแนะนำอะ ก็เลยเป็นต่างประเทศอะค่ะ อืม
อืม อ้อ เหรอคะ? อ๋อ อา ๆ เหรอคะ? ปกตินี่เที่ยวแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ เอ่อ โซนไหนอะคะ?
ก็จริง ๆ มีทั้งยุโรป เอเชีย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ไป เลย ใช่
โอ้! เยอะ มาก ๆ อืม อุ๊ย แล้วอย่างนี้ ถ้าแบบที่ที่แบบว่าทำให้อ้าปากค้าง นี่คือที่ไหนอะคะ?
คือมีที่หนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบ "เฮ้ย ทำไมมันสวยอย่างงี้" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือที่สกอตแลนด์ อือ เขาจะ ใช่ค่ะ เขาจะเรียกตรงนั้นว่าเป็น Highlands อืม
อืม สกอตแลนด์ อ๋อ

เหรอ? สกอต แลนด์ แถวไหนอะคะ? อยู่แถบ แถบฝั่ง เอ่อ ยุโรปไหม? หรือว่าอยู่ ทางไหน? อ๋อ
ใช่ค่ะ <chuckles> ส สกอตแลนด์จะอยู่ติด กับ อ่า คือมันเป็นพื้นที่เดียวกับอังกฤษเนาะ เพราะเขาจะเรียกรวมกันว่า เป็น UK United Kingdom อา ใช่ค่ะ
อ๋อ เหรอคะ? อ๋อ คือแบบติดกันเลย สามารถแบบนั่งรถไฟไป ไปหากันได้ อะไรงี้ไหมคะ? หรือว่าต้อง ต้องบิน ต้องข้าม เรือ? อืม
ก็ ก็อย่างตอนนั้นเราไปอะ เราขับรถไป ก็คือขับรถไปจากอังกฤษ แล้วก็ขึ้นไปที่สกอตแลนด์
อุ๊ย จริงเหรอ? คือขับรถไปได้เลย แสดงว่า มันใกล้มาก ๆ เลย
ก็ ใช้เวลา แต่ว่าก็ขับได้ค่ะ ก็น่าจะเหมือน อารมณ์เหมือนเราไปเชียงใหม่ อะไรงี้มั้ง <chuckles>
โอ้โฮ ก็ ก็ 10 กว่าชั่วโมงนะ อือ มานะมากเลยอ่ะ แสดง ว่า จะต้องแบบ พ เป็นคนที่ชอบแบบว่าขับรถแล้วแบบชมวิวไปตลอดทาง ใช่ไหม เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้วถ้าเผื่อสมมุติขึ้นเครื่องบินไปลง อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะแค่แบบประมาณ 1-2 ชั่วโมง อะไรเปล่าคะ?
คือเหมือนเรามี แพลน ว่า เราจะแวะเที่ยวเมืองระหว่างทางด้วยอะค่ะ เหมือนแบบไปเที่ยวแบบ Yorkshire มีไปเที่ยว Oxford อะไรเงี้ย ก็คือแบบมีแวะ แวะเที่ยวระหว่างทาง ก็เลยตัดสินใจว่า เออ งั้นขับรถ เช่ารถดีกว่า อะไรอย่างค่ะ อือฮึ แต่ว่า
อืม อุ๊ย ก็เช่ารถไปด้วย เก่งมาก ๆ เลยอะขับรถเองเที่ยว แล้วก็เช่ารถด้วยอะ อืม แล้ว เขาเรียกว่าไรอะ เลน เลนน่ะ อือ ข็อด เออ พวงมาลัยอะค่ะ เขาข้างเดียวกับฝั่งบ้านเราไหม? หรือว่าต้องแบบไป ไปเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางที่นู่นอีก?
ใช่ อืม อือฮึ เออ จะเป็นฝั่งเดียวกันค่ะ ถ้าเป็นที่อังกฤษ ที่ฝั่ง UK เป็นเหมือนกันเลย อา
จริง อื้อฮือ ก็ ก็ไม่ยากเท่าไรเนาะ ไม่ต้องแบบไปปรับมาก อา
ใช่ ๆ จะไม่ได้ปรับเท่าไร ก็คือเหมือนเราอะก็จะเป็นการขับรถเที่ยว ใช่ไหมคะ แล้วก็มันจะมีไปเมืองหนึ่ง เชื่อว่า เมือง Glencoe อา ก็คือ
ค่ะ ในสกอตแลนด์เหรอคะ? เมือง Glencoe อืม ชื่อเมือง ก็แปลกแล้ว
ใช่ค่ะ Glencoe อยู่ในสกอตแลนด์ ใช่ ก็คือเมืองเนี้ย คือบรรยากาศมันอะ ไม่รู้จะพูด ไม่รู้จะบรรยายยัง ไง คือเหมือนกับว่า ถนนเขา ใช่ไหมคะ มันจะมีแบบ 2 ข้างทางที่มีที่ให้แวะจอดรถอะ ในแทบจะทุก ๆ แบบ 100 เมตร 200 เมตร อย่างเงี้ย เพราะเชื่อว่า แบบทุกคนน่ะเห็นวิวแล้วจะต้องแบบขับ จอด เพื่อไปถ่ายรูปอะ อืม
อ๋อ อือ ๆ อืม จะมีนักท่องเที่ยวไป อ๋อ ก็คือแบบว่าจะมีคนแบบจอดรถ แล้วก็ลงไปถ่ายรูปตลอด ทุก ๆ 100 เมตร อะไรประมาณนี้ ใช่ไหมคะ?